Слушай, у меня такая вот ситуация в жизни складывается. А, я вообще заканчивала университет по специальности "журналист" и мне, э, так и не удалось найти работу, м, в этой профессии в своей стране. Достаточно сложно было найти какое-то подходящее издание, где я могла бы работать. И в итоге я решила заниматься вообще другими вещами. Я, м, работала в офисах, там, и, э, в каких-то разных других местах. Но это было всё абсолютно не связано с моей профессией. И сейчас, э, прошло уже, там, лет 15, я задумалась над тем, что, может быть, мне стоит вообще поменять, э, свою профессию полностью. То есть, может быть, получить какое-то другое образование. А, или н вообще, может быть, уехать из страны и попробовать себя реализовать в каком-то другом месте. И вот у меня такие, конечно, смутные сомнения. Я не знаю, какой шаг мне лучше предпринять. Потому что, с начи к с одной стороны, я понимаю, что чем, м, человек моложе, тем у него больше каких-то перспектив по жизни. А, всё-таки, м, ну, уже прошло много лет с момента окончания моей учебы, и мне кажется, что, возможно, я несколько уже не конкурентноспособна на рынке. Ну, и хочу узнать у тебя несколько вот, э, рекомендаций, э, что можно в этой ситуации сделать? И как, вот, э, набраться смелости, что ли, чтобы идти дальше и развиваться?
А, спасибо, что поделилась. Эм, действительно у тебя такая интересная ситуация. Ам, хочу отметить, что, м, твоя 1 профессия- она, конечно же, а Я уверена, что ты не зря её получала и не зря трудилась, и те навыки, которые ты освоила, они тебе, безусловно пригодятся. Н неважно, выберешь ли ты в дальнейшем путь, ам, смены профессии или всё-таки продолжишь искать что-то по специальности. Ам. Тем не менее, я бы хотела тебя подбодрить и заметить, что, а, ты вовсе не находишься в каком-то неконкурентоспособном возрасте. А, в любое время человек, а, может проявить себя очень даже о увлечённым и, а, конкурентоспособным, как ты сказала, если у него есть желание. Поэтому тут, наверно, всё-таки важно определиться. Э, ты хочешь изменить профессию, так скажем, от потому что ты вынуждена это сделать или тебе хотелось бы что-то новое изучить?
А ну знаешь, здесь и то, и другое. С одной стороны, я понимаю, что в журналистике я, скорее всего, себя не реализую, особенно в своей стране. А также, конечно, мне интересны еще и другие вещи. То есть я человек разносторонний, и я понимаю, что сейчас, а, нужно идти в ногу со временем, развиваться в тех сферах, которые более актуальны, а, которые, может быть, более высокооплачиваемые. И, а, конечно, наверно, в 1 очередь это было бы, м, ну, более целесообразно вообще в долгосрочной перспективе найти что-то другое.
А ты уже присматривалась, эм, к рынку, да, или, м, в ну, к м, к ярмарке профессий? У тебя есть какие-то предпочтения или в тв ты вообще ещё как бы не знаешь и ты бы хотела, м, немножко обсудить, а, в какую сторону двигаться?
Да, я рассматривала. А, сначала я подумала, что, возможно, копирайтинг был бы мне близок, потому что журналистика достаточно похожа на него, тоже писать какие-то тексты. Но, м, у меня не получилось как-то, м, полностью увлечься этим, потому что, а, копирайтинг- он по большому счету лишен творчества, а мне хочется всё-таки писать что-то именно, ну, такое- от души, так сказать, а не просто по каким-то шаблонам, алгоритмам. И также мне интересна нутрициология. Я немножко развиваюсь в этом направлении, но у меня так и не получилось пока сделать это, а, своей профессией, поскольку, мне кажется, такая большая конкуренция сегодня, и, м, сложно вообще как-то, ам, себя разрекламировать, чтобы люди приходили и покупали у меня консультацию.
Ну, ты знаешь, тут такой момент, вот, э, любопытный. А, ты бы хотела стать нутрициологом- и это действительно замечательная профессия. И при этом ты переживаешь, что ты не сможешь себя разрекламировать. Но ведь, учитывая то, что у тебя уже есть, э, навыки в журналистике, пусть ты и не прикладывала их, а, напрямую в каком-то крупном издании, но, я уверена, у тебя всё равно есть, э, опыт, э, в написании таких, э, текстов, которые тебе помогут рассказать о себе и показать все твои сильные стороны. Почему ты так переживаешь, что у тебя вдруг не получится, эм, привлечь аудиторию, м, к тебе как к нутрициологу?
А, да, ты права. Я действительно умею достаточно неплохо, а, писать тексты, в том числе, на тему здорового питания, правильного образа жизни. Но, в то же время, мне кажется, что не хватает какой-то вот маркетинговой нотки во мне. То есть, чтобы раскрутить свою страницу даже в социальной сети, а, нужно как-то следовать алгоритмам, знать какие-то тенденции, соответствовать трендам. То есть вот это такая работа, которая не совсем соприкасается с моей творческой натурой. Мне кажется, а, нужно больше иметь какую-то предпринимательскую жилку. И в этом плане, м, даже несмотря на то, что у меня есть страничка, там совсем мало людей, и у меня не получается как-то привлечь новых подписчиков. И поэтому я сомневаюсь в том, что это у меня пойдет, поскольку очень много других нутрициологов, они прямо имеют, а, ну, там сотни тысяч подписчиков и как-то продают какие-то свои курсы, раскручиваются. А я не знаю даже с чего мне начать.
Ну, э, и, м, я думаю, что, во-первых, тебе стоит начать с того, что поискать сначала школу для нутрициологов, а, освоить эту профессию. И при этом не забывать, что даже когда ты видишь, э, какую-то страничку популярного специалиста- неважно, пусть это будет массажист или мастер маникюра, или н нутрициолог, или программист. И, м, если у него количество подписчиков больше, э, 50 тысяч, то велика вероятность, что он не 1 трудится над своим контентом, он не 1 там работает, а, скорее всего, там работает целая команда. И поэтому здесь я бы рассмотрела бы такой вариант, а, делегирования каких-то задач другим специалистам, а самой лучше сфокусироваться на, а, получении навыков именно в той профессии, которая тебе нравится, которую ты выбрала. Вот щас ты обозначила нутрициологию. Э, я уверена, что если ты будешь хорошим специалистом, то это не составит большого труда человеку, который специалист в маркетинге, например, в соцсетях, э, разрекламировать тебя, ведь имея сильные стороны, всегда есть о чём говорить.
А, ну да, ты совершенно права в этом. Кстати, я даже уже обучалась на нутрициолога, но это были курсы. Они длились всего, а, 7 месяцев. То есть я понимаю, что, возможно, этого недостаточно, чтобы прям уже сделать это какой-то своей серьезной профессией. И, конечно, мне интересно выучиться на, ам, на профессию в одном университете в Лондоне. Они предлагают, а, программу на 3 года. И, то есть, после этого человек, конечно, выходит специалистом с большой буквы и действительно может, э, качественно помогать людям. Но у меня есть, ам, некие опасения, что, возможно, там слишком, а, такое специализированное направление. Там 1 год только изучается, а, медицина и какие-то вот процессы, в которые происходят в организме. А я в школе даже всегда очень, э, ам, не дружила с химией, с, вот, с биологией. Как-то это не совсем мое. И просто есть страх, что вдруг у меня не получится в итоге. Я заплачу деньги, пойду учиться, и в итоге даже не смогу закончить, м, даже вот 1 курс, где биомедицина и ра исследуется.
Твои страхи абсолютно понятны, и они действительно, м, обоснованы. Э, заплатить за обучение, которое стоит немалых денег, а потом огорчиться, расстроиться, что что-то не получилось- это, ну, действительно настораживает и может останавливать. Но ты знаешь, очень часто, когда человек действительно чего-то хочет, когда он горит, то даже самые сложные препятствия всегда преодолимы. Пусть не с 1 раза, возможно со 2, но, м, ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Поэтому, э, сложно сказать, получится или не получится. Вероятность того, что не получится- 50 %. А как ты думаешь, какова вероятность того, что получится?
Тоже 50 %, получается.
Совершенно верно. Поэтому ты, м, м, никогда не, м, ты проиграешь только в том случае, если ты не попробуешь. Вот тогда ты теряешь вероятность того, что получится. И я думаю, если ты будешь думать о том, что тебя ждет в результате в финале, это будет тебя мотивировать. И даже самые большие сложности и страхи ты оставишь позади себя.
Н-да, действительно, звучит очень оптимистично. А мне кажется, что мне, наверно, нужно просто быть чуточку посмелее. То есть, в любом случае, если даже я пойду туда учиться, то, а, наверно, 1 время, м, будет, конечно, сложно, но я, наверно, буду, м мотивировать себя тем, что мне это интересно. Потому что даже если это какая-то т сложная тематика, то всё равно, если тебе это нравится, то появляется внутри энергия, чтобы, а, завершить начатое.
Конечно. И не забывай, что, э, практически все студенты, которые, а, идут, э, на любую профессию, они никогда не имели опыт обучения в высшем учебном заведении или в колледже. Они все такие же бывшие школьники и будут в такой же ситуации, как и ты. Так что вы будете друг дружку поддерживать, готовиться к экзаменам, и всё получится.
Ну, кстати, да, у меня всё же есть опыт. Я вот заканчивала в университете, м, получала профессию журналиста, и я уже знаю, каково это. Каково это, там, когда начинается сессия, сдавать экзамены. Вот это волнение всё- это всё, на самом деле, преодолимо, даже если сложно. Я думаю, что всё равно вполне можно стремиться к тому, чтобы закончить, получить это образование. И в итоге, наверняка, у меня всё получится. Спасибо тебе. Спасибо тебе за поддержку, за ценные советы. Я чувствую себя, а, настроенной на победу, и обязательно подам заявку в этот университет.
Конечно получится. Удачи! Пока-пока.
Пока!